Oke. Jadi, ini bisa dibilang tuh, selalu dicerita eh, diceritainnya itu, pas banget sebelum waktu tidur, ya? Oke oke, kayak apa sih? Heeh heeh.
Betul. Karena, posisinya mhm? E aku ceritain dulu deh ya, gambaran suasananya, nih. Eee, saat menceritakan, apa, cerita-cerita dari kakek nenek, atau mungkin dari orang tua. Nah, kalau misalnya di rumah orang tua aku, itu latarnya itu, eee, kamar tipe pedesaan, masih tembok tapi tipe tembok yang belum jadi, disemen gitu, lo.
Boleh. Mhm.
Mungkin kalau jaman sekarang sebutnya se semi industrial ya, tipe bangunan yang nggak jadi, yang batanya kelihatan, terus atapnya juga belum ada plafonnya, dan di rumah orang tua aku itu, masih terdengar suara tokek.
Hmm. <laughs> Ya ya. Mmm, oke oke.
Mhm, dan waktu itu tuh, aku posisinya takut banget sama tokek. Jadi, ketika tokek-tokek ini sudah pada saling bersahutan, malam hari, itu tandanya waktu tidur. Karena, di desa aku tuh, jaman itu, udah ada TV, cuma belum merata teknologinya, gitu. Mhm, beda lagi kalau suasana di rumah nenek aku.
Mhm. Oh, oke. Jadi, itu ya. Ah hah? Gimana bedanya?
Kalau di nah, kalau di suasana di rumah nenek aku itu, beliau itu masih tipe rumah yang rumah kayu. Eee, bilik dindingnya itu masih dari anyaman bambu. Terus dinding luarnya itu masih dari kayu, terus kalau tidur, pakai kelambu, untuk menghindari gigitan nyamuk, kan. Nah, terus, kalau misalnya mau tidur itu, penerangannya pakai lampu petromaks. Jadi, itu salah satu momen masa kecil aku yang paling aku inget sampai sekarang.
Oke. Mhm. Mhm mhm.